Ừm, bác sĩ với mẹ bạn dặn là đúng, kiểu là, tâm lý của người lớn họ lo nhiều thì phải dặn. Đúng là bác sĩ nói ngủ đủ nhưng mà bác sĩ đâu có nói ngủ nguyên ngày, à, đúng hông? Thì, à, nên là ví dụ bạn xem cân đo là ví dụ là ngủ, à, thí dụ mới 8 tiếng là đủ thì bạn cứ ngủ 8 tiếng rồi trưa ngủ 1 tiếng hoặc nửa tiếng với bạn là đủ, tức là theo cái nhịp sinh học mỗi người nữa, miễn là mình cảm thấy ngủ đủ giấc là được. Ý bác thì nó ngủ nhiều, là nhiều khi ngủ nhiều, họ phải làm việc nhiều, quên các các nước, các kiểu đó, thì, ờ, cũng tốt, nó giảm cũng không bị quá áp lực. Mẹ bạn lâu nhìn vào cũng không biết là, kiểu, ngồi làm việc hoài mà chỉ có thấy làm việc khoảng một chút thôi, bạn buông ra rồi, bạn có thể ngắm trời, ngắm mây, nhiều khi là viết nhật ký, hoặc đọc sách vui vui gì đó nhiều để tĩnh an tâm hồn, biết đâu tìm ra một cái điều gì đó thú vị trong cuộc sống. Thì bạn thấy cái cách này có khiến cho bạn tích cực hay là thoải mái hơn hay không nè?
Ừ, cũng a. Ừ. À. Ờ, có á bạn ơi. Đúng là trong cái đợt thời gian gần đây mình cứ đấy, tại vì chắc là mình không biết làm gì cho nên mình mới chán như thế. Nhưng mà bây giờ bạn nói mình mới nhớ ra là, ừ, đúng là mình có thể, ờ, làm những cái việc khác mà, miễn là làm sao mình chỉ cần là nhẹ nhàng, tình cảm thôi, để cho nó tránh vỡ những cái nốt nốt ở trên người ra thôi ha bạn nhá. Ờ, còn đâu thì ừ, đấy, ví dụ như là mấy cái như là đọc sách, hay là, ờ, thôi thì xem ti vi này nọ cũng được, thì cũng coi như là có một cái gì đấy để giải trí, nó cũng đỡ bị chán. Rồi, ờ, ờ, nãy bạn cũng có nói là quay lại công việc, nhưng mà, à, có thể đề xuất xem thử xem là mình, ờ, làm một tí thôi, làm một chút ít thôi, ví dụ là 1, 2 tiếng đấy chẳng hạn, chứ em sợ em ngồi lâu em đè vào tay nhiều, nốt lại vỡ ra thì thì thôi, đúng là toi cơm. <chuckles>
Ừm. Đúng rồi, lên tiếng con tim mình. Đúng rồi, đó, và nhiều khi là tâm lý người ngoài người nhà mà thấy bạn ngồi lâu cũng xót cho bạn đó, thì, gọi là, kết hợp, gọi là, thuận thuận hòa ở trong và ở ngoài luôn đó ha, thì, ờ, bạn thấy thoải mái, đúng hông nè? Rồi thêm nữa là cái việc là, không qua cái quá trình, nhiều khi bạn, à, lướt điện thoại hoặc là lướt, ơ, ờ trên laptop như thế để bạn làm việc, thì cũng có thời gian bạn nghiên cứu thêm về cách là phục hồi da sau khi mà, à, trải qua cái căn bệnh này nè, những cái mẹo về dinh dưỡng nè, những cái mẹo về ăn uống nè, cái mẹo chăm sóc. Thì biết đâu tự nhiên hoặc là những cái mẹo cả về cái việc giao tép giao tiếp thông tin tới từng tế bào trong cơ thể thông qua lòng biết ơn hoặc là cách phục hồi da bằng cách năng lượng của suy nghĩ á bạn. Thì bạn có thể nhiều khi là trong quá trình đó, bạn nghiên kiếp nhiều ph ưm, nghiên cứu nhiều cách, thì biết đâu tự nhiên tinh thần bạn cũng lạc quan nè, vui vẻ hơn nè, có chuyện để làm, có chuyện để nghĩ, nhưng mà vẫn là nghĩ tiện chuyện tích cực, thì nhiều khi là cũng góp phần cho cái quá trình phục hồi và cả cái hệ, à, kháng sinh, à, bảo vệ trong cơ thể của bạn cũng hoạt động tốt hơn nè.
Ừ. Trời, có ấy hả?